Oo, tsaka panay ang gawa niya ng kuwento talaga. So, ayun nga, um, parang nagalit yung, um, ate ate nila sa kaniya. Tapos yun, pinagsabihan siya na, “Napaka-sinungaling mo. Ginamit mo pa ako, eh, hindi ka hindi ko nga alam na pupunta ka diyan.” Kasi sinabi niya dun sa isa niyang ate na nagpaalam daw siya dun sa ate niya na nag na tumutulong sa kaniya. So simula no'n, nang dahil dun, may nangyari kasi yung anak niya rin ay parang sobrang, ah, na-artehan na yung katulong. Umalis yung katulong. So sabi naman nung ate nila na, “Hindi na ako mangingialam sa'yo, bahala kang maghanap ng magbabantay sa anak mo. Tapos ayusin ah ayusin mo ang ugali ng anak mo.” Ah, dun na natauhan si ate na huwag na maniwala sa mga sinasabi nun. Kasi parang parang gumagawa lang siya ng kuwento para kaawaan siya. At para ano, alam mo yun, ah para maka oo, tsaka tsaka para maka buwelo siya sa mga ano niya, sa mga
Mm. Oo. Mm. Hmm. Ayan, oo. Mm. Parang ano na yun ano, parang medyo <chuckles> tama. Ganap sa buhay.
sa ga oo. Yu yung mga ganap sa buhay niya. Kaya ayun, nawalan na ng gana talaga sa kaniya. Hindi na siya tinutulungan. Ayun.
Ayun. So hindi naman talaga maganda yung ganiyan, ano. Kumbaga parang ano na eh, kulang na lang, eh, ano, i-daan na sa korte 'no. Kasi ano eh, ma malala na 'no. Hindi hindi dapat gano’n. So kumbaga, may mga bagay kasi na mga pinagdadaanan ng tao and at the same time, nakakapahamak na yung ganiyan. Ano, magsasanga-sanga ‘yan eh. Hindi lang para sa kaniya, kung ‘di para sa inyo. So parang baka kinakailangan na niya ng propesyonal na tulong ano kasi
Totoo. Oo nga eh. Eto nga, eto. Ano, meron pa. Ang sabi niya dun sa ate niya na tumutulong sa kaniya, tsaka dun sa isa niyang ate na dun siya naninirahan. Ang sabi nagpa-check-up siya at meron na siyang sakit na depression. Ma may PWD na na ano na daw siya, PWD na daw siya. Ang sakit ay depression. Pero kami naman ay parang hindi naniniwala.
O ayan. Ay nako, mayroon pa pala. Mm. <tsk> Ayun, kaya naman pala. Oo.